Ja, wie gehst du mit Miss Missverständnissen um so durch Posts, äh?
Mhm. Ja, also, Social Media schafft ja auch Missverständnisse, ne? Also s gehen wir mal davon aus, du schreibst deinem Kumpel, ne? Und der antwortet dir nicht. Aber zur gleichen Zeit postet er irgendwie, äh, ja, dass er grad was am Essen ist oder so, ne? Und dann, äh, sie dann denkst du dir so, einen auf den, du wirst ja ignoriert, aber er hat ir er hat Zeit, zum was posten, ne? Aber dir nicht zu antworten und so. Das ist ja etwas so, was Social Media ultrastark pusht, ne? Und, ähm, na ja, so, äh, Tonfall fehlt, Kontext fehlt, Timing fehlt, ne? Und ein kurzer Satz kann so wirklich kurz auf einmal plötzlich so kalt wirken oder ein nicht reagieren, kann falsch interpretiert werden oder manchmal entsteht Drama. Das ist
Mhm. <chuckles> Hm. Ja. <laughs> Ja. Genau. Ja. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Oder Klarheit für Klarheit sorgen. <laughs> Es könn könnte auch so kurz weil du ja ge gerade gesagt hast, so: „Wenn jetzt da einer” du schreibst einem und der antwortet halt nicht gleich und der ist grad beim Essen, da kann er ja vielleicht auch nicht in dem Moment grad nicht antworten oder so, aber das könnte ja dann falsch aufgefasst werden
Mhm. Genau. <chuckles> Ja.
und, äh, da deswegen hab ich dir gerade das mit dem kurzen Satz gesagt, vielleicht ein kurzes: „Äh, bin grad beim Essen”, oder so. <giggles>
Ich <chuckles> Ja, aber ich ich versu ähm, ich versuch das boah, ich versuch immer so 'n mit 'ner gewissen Hauch mit so 'nem gewissen Hauch von Ironie und Humor an die Sache zu gehen, ne? Also, so, sozusagen äh, ich versuch mich über dieses g diesen Zwang oder dieses Pflichtgefühl lustig zu machen, ne? Das hatte ich zum Beispiel letztens, ähm, einfach guck mal du musst dir vorstellen, ein Kumpel von mir schreibt mir, ich antworte paar Tage nicht. Und dann schreib ich zu ihm so: „Ey, du meldest dich nur, wenn du was brauchst, ne”? Und so. Weißt du, so so so einen auf den, das ist so und dann, äh, nimmt er das ernst und rechtfertigt sich. Und dann sag ich so: „Ey, stopp, stopp, stopp, stopp. War nur Spaß”, und so, ne? <chuckles> Und das ist ja auch irgend
Mhm. Mhm. Mhm. Ah. <laughs> Okay. <laughs> Ja, so 'ne gewisse Ironie dahinter. <laughs> Ja.
Genau so so ver versuchen, diese Ernsthaftigkeit rauszunehmen, ne? So, das ist so für mich irgendwie so 'n Weg, äh, ne? So so so wann hat mal Humor ja, genau. Also, so wann hat mal Humor nicht irgendwie geholfen, ne?
Ah. Ah, okay. Aha. Auch interessant. Mhm. J damit umzugehen? Mhm. Mhm. Ja. Und, äh, ich glaub, dann sieht merkst du auch gleich, äh, ob die ob der, ähm, noch deinen Humor kennt, ob er dich noch o ob er dich noch versteht so 'n bisschen, oder? O o ob er das noch trotz, äh, nur über kontaktieren über Social Media halt, ne? Wenn man weil ist ja so so Social Media ist ja 'n Stück weit nimmt es ja wirklich diese Treffen raus, ne? Diese diese, äh wo man damals halt noch, ja, kurz telefoniert halt und sich dann getroffen hat. Äh, heute schreibt man halt mehr, ne? So, oder kommuniziert so. Mhm.
Mhm. Mhm. Ja, klar. Ja, das ist ja auch, äh also ich ich ich will eigentlich Social Media auch gar nicht ganze Zeit schlecht reden, ehrlich gesagt, weil ich benutze es selber viel, ne? Es ist ja auch irgendwo so 'ne Brücke, ne? Zueinander.
Mhm. Ja.